Mhm. Verstehe ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, welche Beilagen macht denn die da dann auch noch so 'n, ähm, zu der Ente? Ja, was was eignet sich denn da besonders gut? Was kannst du da empfehlen?
Hm, also wir machen immer Knödel dazu, äh, und zwar einmal, ne, Kartoffelklöße und auch Semmelklöße. Aber ich muss gestehen, die mache ich wirklich nicht selber, deswegen, ähm, ist es einfach so praktisch. Die Ente ist ja dann 4 1/2 Stunden im Ofen, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, und und diese diese Knödel, die kaufen wir auch wirklich fertig und schmeißen die dann nachher nur halt ins Salzwasser rein. Ähm, dann gibt's immer 'n Rotkohl. Den Rotkohl mache ich selber, aber meist immer schon, ja, im im November oder Dezember, wie's mal passt. Ähm, da mache ich halt gleich so 'n ganzen Kohl und dann, ähm, kommt da auch noch von Kühne so 'n fertiger Rotkohl drunter her für 'n Geschmack. Und dann kommt da noch 'n Lorbeerblatt mit rein, bisschen Preiselbeeren. Vorher werden auch, ähm, paar Äpfel noch karamellisiert, die dann auch, wenn die schön, ähm die sind ja nachher dann schon schön weich wie so Apfelmus, das kommt mit drunter her. Und dann frier ich mir das tatsächlich schon Wochen vor Weihnachten portionsweise ein, ähm, damit man so was natürlich nicht auf Heiligabend mit so 'ner Schweinerei noch anfängt, so nenne ich's jetzt mal, weil es ist natürlich schon 'ne ganz schöne Schweinerei, das selber zu machen. Also Rotkohl darf auf jeden Fall nicht fehlen. Und dann gibt's auf jeden Fall noch Feldsalat bei uns. Das mag ich auch eigentlich ganz gerne zu Ente mit paar Walnüssen drin.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Aha. <giggles> Ja. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.